ถ้าเกิดว่าจะเริ่มเรียนทักษะใหม่ตอนโตเนี่ย ควรจะเริ่มยังไงดีครับ?
โอ้ สำหรับเรานะคะ อย่างเนี่ยเราก็เรียนทักษะภาษาจีน เพราะเราคิดว่า ตอนเนี้ยคือโลกปัจจุบันภาษาจีนมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างที่จะแบบ มันคล้ายภาษาอังกฤษสมัยก่อนน่ะ มันจะต้องกลายเป็นภาษาสากล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละ มันสำคัญน่ะ ก็เลยเริ่มเรียน แต่ทีนี้เนี่ย ตอนแรกที่เรียนน่ะท้อใจหนักมากค่ะ <laughs> คือภาษาจีนมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ เหมือนแบบมันต้องจำศัพท์ให้ได้อะ ที่เขา ที่เราเคยได้ยินแบบคุณครูเราพูดอะนะ เราต้องได้ศัพท์อย่างน้อยอะ 2,000 คำ เพื่อที่จะมาแบบว่าเอามาใช้ใน เนี่ย เอามาพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะ อืม
อือ ครับ อืม ครับ ทำไมครับ? อือ อือฮึ ครับ โอ้! อือฮึ อืม ก็คือเหมือนกับ
แค่ได้ยินก็ท้อแล้วเนาะ <laughs> อือ
พูด สองพัน เยอะมาก ๆ ครับ ท้อแท้เลยใช่ไหมครับ? แล้วตอนแรกคุณเป็นยังไงอะครับ? ท้อแท้แล้วทำยังไงต่อทีเนี้ย? อา
ใช่ค่ะ เออ แต่ว่าในเมื่อเราคิดว่า เฮ้ย! เราจะต้องเรียนแล้ว คือเราอะ ก็คือจะไม่เหมือนเด็ก ๆ ด้วยเนาะ ที่แบบว่าเขาจะมีความจำที่ดี เหมือนหัวสมองเขามันจะโล่งโปร่ง ใช่เปล่า เวลามันจำอะไรมันจะจำได้ง่ายขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราอะคือหัวใน ในสมองเราอะ อะไรไม่รู้มันรกรุงรังไปหมด เนาะ <chuckles> แล้วการที่จะเอาอะไรยัดเข้าไปใหม่ ๆ อะค่ะ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอสมควร แต่ว่าในเมื่อเราอะต้องการที่อยากจะเรียนรู้มันน่ะ เราก็ต้องพยายาม ใช้ความพยายามพูดง่าย ๆ เลย ความพยายามอย่างสูงด้วย อืม โดยเฉพาะคนที่แบบว่า มันเริ่มเรียนตอนโตอย่างเราเนาะ อือ
อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ อืม อื้อฮือ ครับ อา ๆ ครับ
ทีเนี้ยตอนแรกที่เราเรียนอะ เออ เราก็จะไปตีกับภาษาจีน เออ! ภาษาญี่ปุ่นบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เพราะเราได้ภาษาญี่ปุ่นนิดหนึ่งไง อืม ตัวมันอะ ตัวมันเหมือนกันน่ะค่ะ ตัวเขียนน่ะเหมือนกัน แต่ว่าอ่านจีนกับญี่ปุ่นไง เออ เราก็เลยจะแบบงง ๆ ในช่วงแรก ๆ แต่ก็ ถามว่าพอมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาใช่ไหมคะ? พอมาเรียนภาษาจีนน่ะมันก็เลยแบบ อะ ง่ายขึ้นมาหน่อย คือพอเห็นตัวหนังสืออะ เราก็จะพอเดาออกอะว่าคำเนี้ยมันคืออะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม มันก็เลย อา
อือฮึ ครับ อืม อือฮึ อือฮึ ครับ อืม อือฮึ อืม
ก็ทำให้เขาเรียก
เหมือนเป็นการเดา การจำ เสียมากกว่าหรือเปล่าครับ? ใช่ไหม?
อา ใช่ ๆ อะไรอย่างงั้นเลยอะค่ะ เออ เราก็เลยคิดว่า น่าจะเหมือนคนต่างชาติที่เขาเรียนภาษาไทย แล้วก็ต้องมานั่งแยกให้ออกว่าไก ไก่ ไก้ ไก๊ ไก๋ เงี้ย <chuckles>
อ๋อ ครับ อืม อื้อฮือ อะไรประมาณนั้นเลย โอ้ เห็นภาพนะครับ
เออ! แล้วเราจะบอก ใช่ เราจะบอกว่า การไล่ของไทยอะก็คือ เอก โท ตรี จัตวา อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม?
อ่า อะฮะ อือ ๆ
แต่ของ ของจีนเนี่ย มันจะไม่ใช่แบบนั้นน่ะค่ะ มันจะมีสลับตำแหน่งกันบ้าง อะไรอย่างเงี้ย อืม
อ้อ มีสลับตำแหน่งด้วย โอ้โฮ ลึกเข้าไปอีก
ใช่ มันจะเป็นปา ป๋า ป่า ป้า อย่างเงี้ย
โอ้โฮ โอ้โฮ แล้วคุณจำยังไง ก็ต้องแยก ก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลย?
เออ มันไม่ใช่ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า ใช่ค่ะ ก็คือ ก็ถึงบอกว่ามันจะตีในหัวแบบยุ่งเหยิงมาก อะไรอย่างเงี้ย แต่ อ่า เราก็ต้องพยายามใช่ไหมคะ แล้วอย่าง เราอะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่ง เหมือนตอนเราเรียนภาษาอังกฤษอะ เออ การที่เราอะจะเรียนให้ได้แบบจะจำภาษาอังกฤษให้ได้ดีอะค่ะ ก็คือเราจะต้องฟังเพลงเนาะ ฟังเพลง ไม่ก็ดูหนัง ใช่เปล่าคะ อย่างตอนนั้นน่ะเราก็จะดูซีรีส์ ไอ้เรื่อง "Friends" อะค่ะ อะไรอย่างเงี้ย ในการที่ฝึกภาษาอังกฤษของเราเนาะ แล้วพอมา เนี้ย เราก็เลยใช้ทักษะประมาณเดียวกัน เราก็จะไปฟังเพลงจีน แล้วเราก็จะไปดูซีรีส์จีน มันก็เลยทำให้เราเนี่ยค่ะ เออ ก็แบบมีความขวนขวายในการที่จะใฝ่รู้ในภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าตอนเนี้ยภาษาจีนเราอะกระดิกไปได้เยอะ เพราะซีรีส์จีนเลยอะค่ะ อืม
อ๋อ ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ อือฮึ อา อืม ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อืม ครับ อ๋อ แปลว่าซีรีส์จีนนี่ก็ช่วยได้ใช่ไหมครับ เพราะว่าเป็นการ แบบว่า
อุ๊ย จะบอกว่า ช่วยดีเลย ช่วย ช่วยได้ดีเลยอะค่ะ ใช่ จะบอกตอนเนี้ยเราพัฒนาจนแบบว่า เวลาเราดูซีรีส์จีนน่ะ เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าหันกลับไปดูไอ้ subtitle ภาษาไทยตลอดเวลาแล้วอะค่ะ
เป็นยังไงครับ? เหรอครับ? อือฮึ โอ้โฮ! นานไหมครับ? แบบนั้นฝึกนานไหม? กว่าจะได้ขนาดนั้น
เป็นปีค่ะ เป็นปี เพราะว่าเราอะเรียนกับ เรียนกับคุณครูแป๊บเดียว แล้วและ มันเวลาเราไม่ค่อยได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เราก็เลยแบบเนี่ย มานั่งแบบเหมือนครูพักลักจำจากในแพลตฟอร์มตต. อะไรอย่างเงี้ย ว่าเขามีสอน มีคุณครูที่เขาแบบสอนฟรี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะไปนั่งเรียนกับเขา อือ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็แบบ
อ๋อ ครับ อือฮึ อา อา ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ ช่วยได้ไหม แบบนั้นน่ะ ช่วยได้ไหม?
ช่วยได้นะคะ อันนั้นก็คือเหมือนเราอะจะได้ตั้งแต่ เบสิก ไง อืม แล้วเขาก็จะแบบมาสอนแบบเป็นคำง่าย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งในชีวิตประจำวันได้ใช้แน่นอน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สอนพวกแบบคำกริยา แล้ว เอาจริง ๆ ภาษาจีนน่ะ คล้าย ๆ ภาษาไทยอย่างหนึ่ง คือว่าเราสามารถมาต่อประโยคได้เอง ถ้าเรารู้จักคำศัพท์อะ อืม รู้ว่าอันนี้เป็นกริยา อันนี้เป็นกรรมเนาะ เออ อันนี้เป็นประธาน แล้วก็มาต่อประโยคเองได้แบบ อืม สนุกค่ะสนุก อือ
ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อือ ครับ อืม ก็แบบว่า
จริง ๆ อะเราว่านะ เออ ว่าอะไรคะ <chuckles> ก็คือเรา เราจะบอกว่าจริง ๆ การที่เราอะอยากที่จะเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ ๆ อะ เราต้องพยายามที่จะไปสนุกกับเขาก่อนนะคะ สนุกกับการที่จะเรียนรู้เขาก่อน อืม
อะฮะ ยังไงครับ ยังไงนะ ครับ ครับ อือฮึ อืม คือการไปฟัง คือเป็นการไปฟังเจ้าของภาษาเนี่ย มันมีผลช่วยเยอะไหมในการที่จะเรียนภาษาใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่ายังไงครับ?
ค่ะ อืม ฟังเจ้าของภาษาต้องหน้าตาดีด้วยนะ <laughs> ต้องดึงดูดใจไง ต้องมีอะไรดึงดูดไง ใช่ อืม ก็จะบอกว่า ใช่ ก็ดู อย่างเช่น ดูซีรีส์จีนใช่เปล่าคะ พระเอก พระเอกจีนคือหน้าตาดีมาก อะไรอย่างเงี้ย เราก็มี เขาแบบว่าเป็นตัวตั้งไง เป็นสารตั้งต้นว่า เฮ้ย เนี่ยดูสิเขาพูดภาษาจีนนะ อะไรอย่างเงี้ย เราอยากพูดกับเขาได้เวลาเขามาเมืองไทย เราจะต้องทำยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> อืม
อืม พูดแบบนั้นด้วยเหรอ อ๋อ จะได้มีแรงบันดาลใจ อ๋อ ก็คือการดูหนังนั่นเอง ใช่ไหม? อา อะฮะ อือฮึ อืม ครับ อืม ครับ โอ้โฮ ก็ดีเหมือนกันนะ ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยอยากแบบว่า อ่า อยากฝึก อยากเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังใช่ไหมครับ แล้วมันก็ คือเอาจริง ๆ นะเวลาที่ไป อย่างไปดูหนัง ดูซีรีส์ต่าง ๆ เนี่ยนะครับ การที่เขาออกเสียงเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็น มันเป็นเสียงของแต่ละคนเป็นสำเนียงอะครับ อย่างงี้มันก็ช่วยให้เราพัฒนาด้วยไหมครับ? เพราะว่าบางคำมันก็ต้องบวกกับสำเนียงอีก ใช่ไหม?
ค่ะ อา ใช่ค่ะ จะบอก ใช่ค่ะ คือจะบอกนิดหนึ่งว่า อา อย่างของฝรั่งอะค่ะ ก็คือมันจะแบบพูดรัว ๆ รัวเร็วใช่ไหมคะเสียส่วนใหญ่ แต่เป็นซีรีส์จีนน่ะมันแปลกตรงที่เขาไม่ได้พูดเร็วอะค่ะ เขาจะพูดค่อนข้างแบบเหมือนทำให้เราอะแบบ เออ เรียนรู้จากเขาได้ง่ายขึ้น
ครับ ครับ อือ
มันจะไม่เหมือนฝรั่งนะคะ ต ยิ่งถ้าเกิดแบบ อา พอเราฟัง ส บางคนน่ะฟังซีรีส์เสร็จ พอไปเจอของจริง พูดไรอะ รัวเหลือเกิน อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็มี
อา ครับ อืม อ๋อ ๆ ซีรีส์ก็พูด ก็พูดค่อนข้างที่จะแบบไม่เร็วมาก ก็เลยทำให้คนเข้าใจง่าย
ใช่ ให้ ใช่ ให้เราฟังรู้เรื่อง ใช่ค่ะ ใช่ อืม แล้ว ค เร็วกว่าค่ะ เร็วกว่า จากที่เราประสบมากับตัวเองเนาะ พอเราแบบว่า อา เนี่ย เราอยากได้ภาษาจีน เราก็เรียนอันนี้เสร็จใช่เปล่าคะ ดูซีรีส์จีน อา ได้ระดับหนึ่งอะ เราก็ไปเที่ยวเมืองจีน <laughs>
อ๋อ แต่ของจริงเร็วกว่านั้น อย่างงี้เหรอครับ? อืม ครับ อือ อา ไปเที่ยวเมืองจีนเลยใช่ไหม? อันนี้ก็คือดีไหม?
อา ไปฝึกใช้เลย ไปฝึกใช้ของจริง ก็คือถามว่ารู้เรื่องไหม พอรู้เรื่องแต่ว่าบางทีเขาพูดเร็วมากจนเราจับใจความไม่ได้เลยก็มี อะไรเงี้ยค่ะ อืม
อา อืม ก็คือต้องอยู่ที่แบบว่า ของจริงด้วย ของจริงก็มีผลในการที่พูดจริง ๆ เนาะ
เออ แต่ก็คือแบบ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ แต่ คือถ้าเราเอาศัพท์ในพวกซีรีส์มาใช้ ก็คือมันก็จะเหมือนจริง ใช้ปกติเลย อืม เพียงแต่ว่าเวลาเขาออกเสียงอะ คือมันจะแบบ เหมือนค่อนข้างชัดไง แต่เวลาพูดจริง ๆ อะเขาจะรวบคำเหมือนคนไทยอะค่ะ แบบรวบคำ รวบคำ อะไรเงี้ย อืม
ครับ อา อือฮึ ๆ ก็คือเหมือนกับ อา เหมือนกับการ พอการใช้จริงเนาะ เขาก็จะรวบ ๆ ๆ พูดแบบบางทีก็รีบ บางทีก็เร่ง แล้วก็เลยแบบทำให้อาจจะต้องใช้ทักษะนิดหนึ่งในการที่ฟังบ่อย ๆ อะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าครับ มันต้องแลกเปลี่ยนอะเนาะ มันต้องพูดจริง มันต้องใช้จริง ใช่ไหมครับ ในการ ช แล้วอย่าง แล้วอย่าง อย่างคุณเรียนภาษา อย่างเงี้ย แล้วมี ข เรียนเขียนอะไรด้วยไหม หรือว่าเรียนพูดอย่างเดียว?
ใช่ค่ะ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 ใช่ค่ะ เรียนเขียนอะเราไม่ได้เรียน เพราะเรารู้สึกว่าแบบ เออ มัน มันน่าจะยากสำหรับเรา ใช่ อ เพราะว่าเราอะเคยแล้ว อ เอ่อ เหมือนอาจารย์ในแพลตฟอร์มอะเนาะ เขาก็จะสอนนะ มี มี เขาจะแบบว่า อ่า สมมติคำว่า "ฉัน" เงี้ย เออ มันก็จะมีเส้นหลายเส้นใช่เปล่า เขาก็จะบอกว่า "เออ เนี่ยมันต้องลากจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มี เขา เขาจะมีสอน แล้วพอเราไปเขียนจริงอะ ก็เขียนไม่สวยไง อืม แล้ว ม แบบขี้เกียจมานั่งคัด แล้วแบบ อุ๊ย ต้องจำ จำเยอะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบ แล้วมันจะมีตัวเต็มกับตัวย่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ
อา ยากเกินครับ อ๋อ ครับ อา อือฮึ อ๋อ โอ้โฮ มีตัวเต็มกับตัวย่ออีก คืออ่านเหมือนกัน อ่านเหมือนกันใช่ไหม?
ใช่ อา เหมือนกัน เหมือนกันเลย คือตัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่ามันจะมีตัวเต็มกับตัวย่อ คือถ้าเป็นไต้หวันน่ะ
อ้าว แล้วใช้ตัวไหน? อ้าว แล้วใช้ต่างกันยังไง? อา ๆ ครับ
ไต้หวันจะใช้ตัวเต็ม ส่วนใหญ่อะจะใช้ตัวเต็ม แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจีนกลาง ประเทศเขาเลย อย่างเงี้ย ก็ส่วนใหญ่ใช้ตัวย่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม หนึ่ง ใช่ค่ะ
อือ อ้อ เหรอครับ? จีนกลางนี่คือยังไงครับ ประเทศเขาเอง คือใช้จีนกลาง อย่างงี้เหรอ?
ใช่ ก็คือตัวประเทศจีนเลยอะ ใช่ ก็คือเขาอะจะ ส ออก ใช้ตัวย่อเยอะมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แต่อย่างที่เคยสัมผัสนะ คนไต้หวันน่ะเขาเจอ แบบอ่านตัวเต็ม อืม
อือ อือ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวเต็ม ก็ใช้ได้ใช่ไหม?
ได้ค่ะ ได้ ก็คือ คนชาติเขาอะจะรู้ทั้งตัวเต็มตัวย่อ อา เอางี้ เออ แต่ว่าเขาจะไปเน้นเหมือนเราแหละ ภาษา เขาเรียกอะไรนะ ทางการกับไม่ทางการ การเขียน อะไรอย่างเงี้ย เออ มันจะมีภาษาเขียนกับภาษาทางการ ไรประมาณนี้อะค่ะ อืม
เหมือน เขา เขาก็รู้เรื่อง อือฮึ โอ้โฮ! อืม! อือฮึ ก็ล้ำลึกเหมือนกันนะ
เออ มัน อย่าง "ไหม" "มั้ย" อะไรอย่างเงี้ย เออ มันก็จะแบบเขียน อืม มันก็จะมีความยากตรงเนี้ย เราก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแค่เสียงก็ยากจะแย่อยู่แล้ว <laughs> เอา เอาพูดดีกว่า อะไรแบบเนี้ยค่ะ ใช่ อืม
อืม อะฮะ ครับ ใช่ แต่อย่างงี้มีผลไหมครับ? ถ้าเกิดว่าเราเรียนแค่พูดเนี่ย แต่เราเขียนไม่เป็นน่ะ เราก็สื่อสารได้เหมือนเดิมใช่ไหม? เราก็แบบว่าเหมือนกับพูดเอาอะไร
ใช่ ๆ เราก็สื่อสารได้ แต่เราจะบอกว่า คนที่ ถ้ามีเวลานะ เราแนะนำให้เรียนเขียนด้วย เพราะว่ามันจะทำให้เราจำง่ายเลย จำติดตา แล้วแบบพอเราไปประเทศจีนเราสามารถอ่านเขาออกเลยไง แต่อย่างของเราอะเราจะอ่านไม่ค่อยออก เพราะว่าเราเน้นพูดไง
ครับ อืม อะฮะ อ๋อ
มันจะมีปัญหาตรงที่แบบ เออ เราอ่านไม่ค่อยออก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ครับ อืม ก็คือว่า นั่นแหละเนาะ ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรียนจริง ๆ แล้วก็เรียนทั้ง ทั้งตัวเขียนด้วย แล้วก็พูดด้วยเลย จะได้เข้าใจแบบถ่องแท้ว่าเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็งง อา
ใช่ค่ะ ใช่ เพราะเดี๋ยวเนี้ย คือการเรียน การเขียนน่ะค่ะ มันก็จะมีเขียนแบบพินอิน พินอินก็คือเหมือนใช้ตัวภาษาอังกฤษอะมาเป็นตัว เขาเรียกอะไรนะ เหมือนตัวสะกดเวลาเราอ่านน่ะค่ะ
อืม อา อือฮึ อืม
เออ เรียนแบบนั้นก็ ได้ หรือจะเขียนแบบเต็มก็ได้ เขียนย่อก็ได้ เออ แต่ถ้าเรียนภาษา เขียนภาษาจีนน่ะคือยากอยู่ อืม จำ แพ้ อย่างพินอินเราว่าง่ายกว่าตรงที่แบบว่า เดี๋ยวเนี้ยภาษาจีนบางทีมันจะมีเขียนตัวพินอินอยู่ข้างล่างอะค่ะ เราสามารถผันตัวอักษรตามเขาได้ ทำให้การอ่านออกเสียงของเราอะโอเคไง
อืม ก็คือ อือฮึ อืม ครับ พอจะเห็นภาพเลย เพราะว่าเนาะมัน มันก็เหมือนมีอะไรช่วยเรา เป็นภาษาอังกฤษให้เราอ่าน แต่ว่าถ้ามาแบบดื้อ ๆ เลยอย่างงั้นก็ โอ้โฮ เหมือนคลำเลยครับเนาะ ยากเหมือนกัน
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อา ใช่ แต่คนไทยอะมันจะออก อืม เขาเรียกว่าอะไรนะคะ คือการออกเสียงของเราอะไม่ยากหรอก แต่การผันเสียงอะ คนไทยจะไปติดเหมือนปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า อย่างเงี้ยค่ะ เออ เรา เอก โท ตรี จัตวา แต่ของเขาอะที่บอกอะมันจะเป็นปา ป๋า ป่า ป้า อืม มันจะสลับของไทยอะ เพราะฉะนั้นน่ะคนไทยบางทีก็แบบพอเห็นขีดลงมา อย่างเงี้ย เราก็จะต้องนิด นั่งคิดละ เอ๊ะ นี่มันคือเสียงที่เท่าไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ก็จะมีปัญหานิดหนึ่ง อืม
ครับ อืม อืม โอ้โฮ! ครับ โอ้โฮ! ยาก ขนาดคุณพูดมาเนี่ยก็คือหลงกันเลยนะครับเนี่ย คืออย่างคนแบบว่าเข้าไปใหม่ ๆ งงเลย ใช่ไหมครับ? งงมันไม่เหมือนกันอะ
ใช่ แล้วอย่าง ค่ะ อุ๊ย! ช่วงแรกคืองง เพราะว่าสมมติเสียง 3 กับเสียง 3 เจอกันตัวหนึ่งจะต้องผันเปลี่ยนเสียง อย่างงี้อีกอะ เออ
<chuckles> อือฮึ อื้อฮือ ครับ
คือแบบมัน อืม ค่อนข้าง จะเรียกว่ายากก็ยากอะค่ะ <laughs> อืม
ค่อนข้างที่ ค่อนข้างที่จะ ถ้า ถ้าเกิดว่าคนแยกได้ ถ้าคนแยกได้ก็คือจบเลยถูกไหม? คือถ้า ถ้าคนแบบแยก สามารถแยกตรงนี้ได้อะในการเรียงอะ ก็จะจบแบบอัตโนมัติเลย ง่ายเลย แต่ขอให้แยกได้ก่อนนะ ใช่ไหม?
ใช่ ค่ะ ถึงบอกว่า ใช่ ๆ ถึงบอกว่าเวลาเรียนพวกเนี้ยมันต้อง เออ มีความสนุกสนานกับการที่จะไปเรียนก่อน ก็อย่างที่บอกอย่างเรา เราก็ใช้ซีรีส์ไงในการที่แบบว่า เออ เป็นจุด เป็นสารตั้งต้นว่าแบบ เออ พอฟังแล้วอะทำให้เราอะอยากที่จะแบบว่าฟังโดยที่ไม่ต้องอ่าน subtitle อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ครับ ครับ อืม ก็คือ อ่า ถ้าเกิดว่าใช้ซีรี่ส์มาช่วยเนี่ยมันก็ทำให้เราสนุกไปด้วย แล้วเราก็ได้ฝึกเหมือนกับว่าฟังสำเนียง เพราะว่าในซีรีย์ก็ตัวละครแต่ละคนก็จะมีสำเนียงต่าง ๆ ใช่ไหม มันก็ฝึก อาจจะคำเดียวกันเนี่ย พูดไม่เหมือนกันอีก อาจจะใกล้เคียงเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับ จะได้ฝึกแยกได้ อา ดีจัง
ท้าทาย ค่ะ ใช่ค่ะ อา ถูกต้องค่ะ อืม ค่ะ ศัพท์บางคำอะ คือมันไม่ใช่เป็น เขาเรียกอะไร มันไม่ใช่เป็นตัว เบสิก ด้วยนะ อย่างเวลาคุณครูที่ทั่วไปเขาสอน อะไรอย่างเงี้ย เออ เพราะว่าอย่างที่เราอะได้ ได้ศัพท์บางตัว อย่างเงี้ยค่ะ เราเอาไปถามคุณครูในแพลตฟอร์มด้วยนะ ก็แบบว่า เออ เนี่ยเราได้ยินคำนี้มา อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาบอก "เฮ้ย ไปได้ยินจากไหน" แบบ เออ เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่แบบ เอ่อ ก็คือคน คนท้องถิ่นน่ะเขาจะใช้พูดกัน อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพวกนักท่องเที่ยวหรือว่าคน นักเรียนน่ะก็จะยังไม่ค่อยใช้สำหรับ เขาเรียกว่าอะไร ระดับต้น ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม สนุกมาก
อา ครับ อือฮึ อือฮึ อือฮึ โอ้โฮ อา โอ้โฮ ลึก ล้ำลึก เหมือนกันครับ วันนี้ โอ้โฮ พอฟังเรื่องภาษาจีนนี่ก็สนุกดี แล้วก็ยากเหมือนกันนะครับ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ นะครับที่มาแชร์ครับ
ใช่ค่ะ <laughs> ค่ะ ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ